うーん、なんかそうだな、人に出す料理にの、時はちょっと考えます。すごく考えてないかもです。あの、なんでしょう、もしあし、あんま、やんないですけど、他の家の人？友達とかだともうちょっと考えるかもしんないすね。なんか例えば、何かというと、麻婆豆腐作りましたを、要はフライパンから適当なお皿に「ザ」が自分だとしたら、もうちょっとお皿綺麗なのに入れんのが、例えば家族とか。で、友達には、え、そこに上にちょっと、しあの、青ネギを散らすとか。
うん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 うんうんうん。 うん。 うん、はい。 うん。 うんうんうん。 ああ、そうですね。なんかいい例えですね。<laughs> 分かりまうんうんうん。
うん、雑さみたいな、だ、雑さっていうか、雑さが許される範囲みたいな。
ああ、そうですね。でもやっぱりその、ちょっと上にね、青いものがのってたら美味しそうに見えたりとかありますよね。
うん。 うん。 うん。そうですね。だから私、それでゆうと、彩りだと、夏に作る冷製パスタみたいのがあって、それは冷たいパスタなんですけど、トマトの赤とパプリカのえっと、黄色とかのパプリカ買ってきて、き-きろと、あとなんでしょう、えっとあれはルッコラとか、あの、サラダほうれん草みたいなでもいいんですけど、ピーマンでもいいす。緑入れて、和える和えて、粒のブラックペッパー、ちょっと大きめの粗いやつ引くと、結構ね、彩りパーフェクトな感じです。
うんうん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うーん、はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 はいはい。 うん。 わあ、美味しそうですね、食欲が湧いてきます。うん。で、冷製パスタですよね？
うんうん。うん、そう、です。 うん、冷たいパスタですね。うん。
おしゃれ、ね、おしゃれですね。自宅で、うん、そんな冷製パスタでパプパプリカ入れてとか、あの、すいません、やったことないです。<laughs> うん。
うん。 うん。 あ、うん、うん、それを彩り的には綺麗なんですけど、盛り付けでうと、ん、雑さレベル自分だけならも、最悪混ぜてたボールで、箸で食べてもいいんですけど、もうちょっとちゃんとすると器にちゃんと盛って、フォークで食べる、さらにおしゃれなら、あの、もうちょっと、あの、パスタをえっとでっかいフォークみたいにぐるって巻いて、菜箸二本でもいい、もうちょっとこんもり盛るっていうか、お店みたいに。
はい、うん。 うんうんうん。はいはいはい。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 はいはいはいはい。あ、やっぱり高さが出るとちょっとおしゃれになりますよね。うんうん。こんもりね。うん。
うん、そゆの、うん。 うん。うん、そうです。あの、丸く丸く盛られたチャーハンみたいな感じ？あの、お店で食べる、あの、中華のやつにこう持ってカーンって置いたような、ああいうこんもりした感じはね、幸せにつながる美味しさになってると思いますね。
はいはいはいはいはい。うーん。 うん。 うん。 そうですね。なんか、あむの、もう聞いてるだけでお腹も空いてきましたし、すっごい美味しそうで、あの、お料理で幸せを感じる瞬間をなんかきゅうよう共有させてもらって、すごく楽しかったです。
うん。

ええ、何かな。なんかね、いっぱいあって、これっていうのがパッと思い浮かばないですけど、でも、あの自分で「あ、これいけるだろうな」と思って外で食べて、自分で作って美味しかったのは、あの果物の柿、あ、柿か、ごめんなさい、発音がおかしい。柿のサラダ。あれは、やうん、美味しかったってめちゃくちゃ思いました。
うん。 うん。 うん。 うーん。 はいはいはい。はい。はい。<chuckles> はい。サラダ。 ふーん。へえ。あ、なんかデザートとしてではなくて、サラダにトッピングされているっていうことですよね。
うん。 トッピングというレベルではなくてですね、あの、外で食べたやつは結構完熟で、ぐじゅぐじゅぐらいに甘くした柿をに、モッツァレラチーズとか、あのなんだあれ、ルッコラかバジルかなんかああいうやつ入れて、オリーブオイルばあってかけて、塩で味付け、あとバルサミコ酢も入ってたと思うんですね。 たようなやつ。見た目もめっちゃ綺麗なんですよ。甘じょっぱいの極みみたいな。うん。
うん。 へえ、そうなんですね。うん。 うん。 ああ。はい。 おお。 ああ。はいはいはい。 はい。 ああ、美味しそう。<laughs> うん。うーん。 あ、いいですね。あ、ま、じゃそれはちょっと想像したことなかったですけど、今聞いてなんとなくその甘いしょっぱいが重なって、酸っぱいのもですよね、バスバルサミコ。や、美味しそうですね。それがまずドレッシング的な感じですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うーん。 うん。うんと、ドレッシングはバルサミコとかオリーブオイルとか、塩コショウですけどうん、だから本当になんか、具材、メインの具材の一つとして、えっと柿をね、使うサラダっていうのを外で食べて、それを家でで、そこまで完熟してなくてもいいかなと思った。もうちょっとカリッとした時の柿で、え、作って、あの、で、野菜もルッコラとか、ああいうバジルじゃなくて、水菜とかでちょっと仕上げて、バルサミコじゃなくて普通にミツカン酢で作っても「うま！」って思ったんで。うん。うん。
うん。ああ。はいはいはいはい。うんうんうんうん。そういうことか。 はい。 うんうん。 うーん。 うんうんうん。 はい。 うん。うん。 うん。 あ、は、本当ですか？へえ。すごいあの、ついいですね。いい発想ですね。そのバルサミコから、普通のね、お酢に、かえ変えるっていうのが素晴らしい。 <laughs> いや。<laughs>
うん。 うん。 うん。 うん。うちなかったんで、バルサミコ。<chuckles> だから、あの、多分バルサミコはちょっと甘みもあるんで、本当はね、あれがあるともうちょっと違う味が味わえたかもしんないです。でもね、十分ね「いや、美味しい、美味しい」と思いましたね。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。すごい。いや、なかなか私はその一発でこう美味しいって決まる時がないんですけど、そういう時のなんかコツとかってありますか？
うーん。 うん。